Ну, слушай, хотела вот, м, спросить у тебя, м, советом. У меня вот есть, э, друг, точнее подруга. И вот мне бы хотелось как-то, м <smacks lips> Я не знаю, наверное, всё-таки м, э, выстроить границы. Эм, она, м, очень много рассказывает. А, она одинокая, у неё, к сожалению, нету мужа, нет семьи, и она очень часто увлекается, м, своими, э, разговорами про её ухажёров. И, м, это мне, если честно, уже немножечко, ну, не то чтобы надоело. Я вот чувствую себя, как будто бы я, м, как помойное ведро, когда вот в меня вот выливают вот весь этот негатив, жалобы. И, м м, я же всё-таки эмпатичный человек. Первое время я так сочувственно относилась к её рассказам, старалась как-то её поддержать где-то, где-то помочь, но потом, когда это уже повторяется всё снова и снова, я уже настолько себя, вот, опустошённой чувствую, мне нечего ей сказать, нечего поддержать, э, но и слушать как-то мне её уже тоже не хочется. Вот как ты думаешь, как можно мне в этой ситуации, э, так экологично поступить, чтобы не разрушить эти отношения? Она мне всё-таки дорога как человек. Вот, нужен нужен мне твой совет.
Э, я очень хорошо тебя понимаю. Действительно, такие, э, ситуации со стороны друга могут опустошать, вызывать, эм, какой-то осадок. И, э, ты всё правильно делаешь, что ты её поддерживаешь. Э, но здесь, конечно, нужно действительно выстроить, м, какие-то границы, чтобы вам обоим было комфортно, э, в этих отношениях. А, скажи, пожалуйста, а насколько часто вы с ней общаетесь вообще и поддерживаете связь?
Ну, э, м, мы нь общаемся с ней не не каждый день, но вот раза 2-3 в неделю точно. И вот особенно долго мы общаемся, когда вот выходные. Мы куда-то выходим, там, посидеть в кафешке, как бы отдохнуть. И, конечно же, <chuckles> после такого, э, в после такой встречи, м, я вот, э, м, очень, м, я заметила, что я чувствую вот какое-то разочарование, потому что я вот всю неделю работаю, и я жду этих выходных, я жду этих встреч. И вот я стала замечать, что, ну, мало того, что я удовольствия не полу удовлетворения не получаю, дак еще и в такая вот выжатая, как лимон.
Н-да, это можно понять. А скажи, а ваши встречи все, а, в таком формате проходят, после которых ты возвращаешься выжатая как лимон, или это бывает ситуативно, только иногда?
Ну, так скажем, что, м, из 3 встреч где-то вот по-разному, там, бывает раз в неделю, так скажем, она меня немножко подгрузит. Ну, не немножко, а множко, а а бывает и там 2 раза. Но 1 всё-таки какой-то вот, если так посчитать математически, всё-таки да, 1 может быть такой день, когда она не будет упоминать. Но вот всё-таки, особенно когда м мы в баре засидимся, и она там немножко <chuckles> выпьет, так скажем, наверно, больше, чем ей нужно, её, ну, невозможно остановить, и она, а, углубляется, вот, э, в рассказы про своих, э, молодых людей, с которыми она пытается как-то построить отношения. И самое, что ужасное для меня- это вот когда она начинает вот какие-то подробности рассказывать, а мне вот, ну, с ну мне совсем это не хочется слушать.
Мгм. Понимаю тебя. А ты уже пыталась как-то ей объяснить, что, возможно, стоит какие-то вещи держать, а, при себе, не делиться ими, что тебе неуютно это слушать? Или ты, в основном, молчишь просто и, а, ну, делаешь вид, что ты, м, э, в порядке, что ты готова её выслушать?
Вот ты знаешь, вот я ещё вообще с ней не разговаривала, а я а я не разговаривала с ней потому, что мне вот действительно я немножко боюсь за свою реакцию. Ну, не то что реакцию, я боюсь, что я могу ей лишнего наговорить или как-то, эм, не знаю, что я испорчу отношения, что потом всё равно, м, <smacks lips> вот я не знаю, как мне это ей так сказать, чтобы мы не поссорились, поэтому нет, я ещё пока даже я ни разу не пробовала и вот поэтому обратилась к тебе вот за советом. Как ты ме как ты меня направишь, как ты мне посоветуешь? М, может быть, это стоит вообще не не лично делать, а как через какие-то текстовые сообщения. Я вот даже не знаю, как подступиться.
А, поняла тебя. Ну да, действительно, наверно, на наиболее целесообразно будет всё-таки попробовать с ней поговорить. Но сделать, конечно, это в мягком формате. То есть без какой-то агрессии, без раздражения. Всё-таки я поняла, что вы хотите сохранить дружеские отношения, и поэтому, конечно, важно, чтобы подход был, э, максимально плавным. И в данном случае формат может быть любой. Конечно, если тебе удобнее написать ей, можно подготовить заранее текст. В этом плане будет плюс, что ты сможешь, э, выбрать, э, формат общения, как-то подготовиться к нему, исправить, э, заготовить заранее текст. Э, и, конечно, будет, наверно, может быть, более удобно, если это будет в процессе, то есть если она начнёт что-то писать, тогда ты можешь этот текст ей, э, прислать.
Да-да.
Но, в то же но в то же время, если ты считаешь, что это будет правильно сделать лично, тоже можно, и заранее просто продумать, какие слова использовать, чтобы ее не ранить. Э, можно объяснить это каким-то мягким тоном, сказать, что: "Ты мне очень дорога, мне очень важна наша дружба, и я ценю, что ты доверяешь мне какие-то свои личные жизненные истории. Но я бы хотела, чтобы ты поменьше делилась какими-то излишними интимными подробностями, потому что мне немножко неловко это слушать". И, э, мне было бы приятно, если бы мы общались чаще на какие-то, м, другие темы, более позитивные, э, более общие. И таким образом, я буду чувствовать себя намного комфортнее, и наша дружба будет становиться только крепче.
Да. Мгм. Слушай, ну, звучит, конечно, так оптимистично. <chuckles> Мне бы очень хотелось, чтобы всё так прошло, а, как ты, м, э, сейчас описала. Э, я вот обязательно воспользуюсь. Вот ты меня так настроила хорошо, я попробую. А вот, э, м, как ты думаешь, если я отправлю всё-таки ей эсэмэску, э, или как-то буду переписываться с ней, м, через, э, мессенджеры, то есть не лично с ней общаться, а через, э, пе в общем, через телефон? Она не обидится, как вот ты думаешь?
Э, я думаю, что можно попробовать, потому что это более комфортно будет, с одной стороны. Потому что будет время подумать, не вылить какую-то негативную реакцию на тебя.
Да, вот, мгм. Я боюсь, что я дров могу нало наломать, и вот эта вот, э, переписка, она всегда даёт возможность подождать, подышать. Мгм.
Да. Да, это правда, подготовиться. Просто нужно составить текст таким образом, чтоб он не звучал обидно, но в то же время там были четко видны границы. И можно также добавить какие-то смайлики, что-то такое теплое.
Да, кстати, вот про смайлики. <chuckles> Я, з я, кстати, очень редко использую вообще какие-то смайлики. Мне кажется, я так звучу, если вот н ну, если меня прочитать. Мне кажется, я звучу очень сухо и плоско, и, э, хотя я не такой человек. И поэтому я думаю, да, тут идея со смайликами н- это хорошая идея, и, может быть, как-то можно разрядить обстановку. Ну, в любом случае, я думаю, что я предложу ей даже в переписке, предложу ей опцию, что если ей комфортней будет, м, пообщаться лично, если вдруг я её обижаю перепиской, то, я думаю, я могу ей предложить такую опцию пообщаться лично и разговор уже можно будет продолжить воочию. Ты как думаешь, это хороший план?
Да, это подошло бы. И более того, если тебе, э, например, м, привычно общаться с ней аудиосообщениями, тогда ты можешь заранее подготовить аудиосообщение в каком-то приложении, прослушать его сама, исправить, записать новое. И таким образом это будет, ну, отчасти и живое общение. По крайней мере, в аудио будет слышна твоя интонация. Ну и в то же время ты можешь там тоже сказать, что если ты хочешь, мы можем при встрече об этом поговорить. Просто я переживаю, что ты неправильно меня поймешь. Мне мне очень важна наша дружба. Но вот хотела бы как-то объяснить, что я чувствую себя не очень комфортно в ситуации, когда ты обсуждаешь какие-то личные моменты своих отношений. И, ну, было бы здорово, если бы ты меня поняла, я очень это ценю.
Да, точно. Слушай, вот эти вот, мне кажется, фразы, фразы-спасатели, да, про важность, м, моих с ней отношений и про дальнейшее намерение с ней дружить. Я думаю, они как-то, да, немножечко всё-таки могут спасти ситуацию, <chuckles> хотя, вот, <chuckles> ну, надеюсь, что всё обойдётся хорошо и всё-таки она меня услышит и не закроется. И вот мне совсем не хочется, чтобы она перестала вообще говорить, просто хочется немножко меньше слышать про её личные приключения на её любовном фронте. <chuckles> Ну, в общем, спасибо тебе большое, что ты, м, дала мне такие
М.
разнообразные а а кстати, вот, м, как ты думаешь, эм, если я, м, какую конкре как мне начать этот разговор? Вот как мне начать вот эту вот фразу и переписку с ней?
Я думаю, что, а, лучше начать с какой-то доброй фразы, а, м, поздороваться, написать, а, что, а, я вот хотела с тобой, а, поговорить на такую тему, а. Надеюсь, что ты поймешь меня правильно. Это очень важно для меня. И, м, я не хочу тебя этим обидеть, но, тем не менее, я считаю правильным донести до тебя свою позицию, а. Дело в том, что, и изложить ей, м, ситуацию, которая тебя беспокоит. И в конце также можно добавить что-то теплое, что, м, например, э, ты очень дорожишь ей, что тебе важно сохранить вашу дружбу, и, м, что если вдруг что-то не так, то вы можете еще раз обсудить это лично уже при встрече за чашечкой кофе, например.
Так. Мгм. Мгм. Ну да, наверно, ты права. Нужно, стоит стоит начать с чего-то хорошего и вспомнить что-то всё-таки хорошее и что нас вместе связывает. Спасибо те большое за твои рекомендации. Надеюсь, у меня всё получится.
У тебя точно всё получится, желаю удачи в этом разгово